Mình cũng nghĩ là cái quyết định của đó của của mình tới thời điểm bây giờ nó cũng là một cái quy định đúng đắn. Tại vì mình thấy mình phù hợp với lại cái con đường này và cái con đường mà mình lựa chọn này nó cũng mở ra nhiều cái cơ hội, à, à, về sự nghiệp hơn là làm marketing. Tại vì tới thời điểm bây giờ thì cái ngành marketing nó, kiểu như, là phải làm ở những thành phố lớn, thì mới có cơ hội phát triển, ví dụ như là Hồ Chí Minh thì mới có cơ hội để mà phát triển mạnh, ừm, hoặc là thăng tiến nhanh. Còn làm marketing ở những cái thành phố nhỏ thì hầu như là bây giờ những cái người mà bạn bè đồng nghiệp cũ của mình á, họ đều rẽ hướng hết là cũng hông đi theo con đường đó, và chỉ có một một bạn đồng nghiệp thì còn làm, thì bạn cũng phải làm giống như, kiểu, như là làm remote cho một cái công ty ở Úc á, thì bạn mới mới mới có có công việc để mà bạn đáng kể để bạn làm á, chứ còn nếu mà làm tại ngay chính thành phố của mình thì nó rất là ít cơ hội nghề nghiệp.
Ừm. Ừm. À, hiểu nha. Ừm. À, thì ra là vậy. Ừm. Ừm, đúng rồi đó, đúng là quyết định của bạn thì cũng có nhiều cái, gọi là, là suy tính nè, kỹ cược kỹ kỹ lưỡng này kia trước khi mà quyết định ha. Thế thì sau đó thì cái quyết định của bạn á thì nó thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào nè? Về cái công việc nè, mối quan hệ hay là cái lối sống hông bạn?
Ừm. Ừm, có thay đổi rất là nhiều luôn á. Ờ, mình bận hơn rất là nhiều, ờ, mình, ừm, vất vả hơn rất là nhiều so với lại cái thời điểm trước. Tại vì thời điểm trước là mình chỉ làm thiên về văn phòng thôi á, cái, kiểu như là, đi làm theo giờ hành chính rồi đi về, thì cùng lắm ừm, cùng lắm thì ôm báo cáo về nhà làm thì cũng thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà khi mà la làm quản lý của một đơn vị rồi đó thì, ừm, vừa là áp lực về KPI nè, áp lực về target, rồi, à, các kiểu, rồi quản lý nhân sự thì nó rất là phức tạp nữa. Thì hầu như là mình phải lăn xả rất là nhiều và mình hầu như mình phải học từ đầu luôn á, vừa học vừa làm, vừa học vừa làm, thì vất vả hơn rất là nhiều. Mà mình thấy là chỉ mấy năm mà mình làm ở vị trí đó, mình mình cảm thấy mình trưởng thành rất là nhanh. Đấy phát triển trưởng thành về mọi mặt rất là nhanh và mình tự dưng mình cũng thấy mình xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của mình nó cũng tương đối tốt hơn, á.
Ồ. Ừm. Hết giờ là về ha, hết giờ là về thôi. <laughs> Ừm. Đúng nha! Ừm.